Bah, oui, ils sont, hein, devenus un peu plus connus, effectivement, grâce à la série parce que, sinon, moi, je les avais jamais vus ail ailleurs, en tout cas, avant. Mais hem
Mais j'imagine qu'il doit y avoir des guests au fur et à mesure des saisons?
Oui, bah, d'ailleurs, heu, à la fin, parce que je te parlais des de la série qui devient un format plus long et après le livre 6, on part carrément sur, heu, 3 films. Alors il y en a qu'1 qui est sorti, il y a le deu le 2e d'ailleurs qui sort, là, heu, en novembre. Donc heu Ouais, pour terminer la saga, c'est ça. Il y a 3 longs-métrages de prévus et dans le 1er film, heu, pour te dire, il y a Sting en guest.
Ouais. Ah, il y a des longs métrages! C'est ça que tu me dis? OK. Mmh. Mais non!
Ouais. Il fait un chef saxon, il le fait très bien, d'ailleurs et c'est Sting. <chuckles>
Mais non! et et mais heu, mais alors, du du coup, il est doublé ou il parle en français avec un accent anglais?
Non, il parle il parle en français avec un accent, parce que, bah, comme c'est un chef saxon, c'est justifié qu'il ait un accent mais il il parle très bien français, Sting, j il m'a impressionné.
Oui, c'est tout à fait crédible. Mais c'est génial! Ah, oui, là, c'est quand même pas n'importe quel guest. OK, je vois et mmh, et tu penses que c'est quelque chose qui se détache de n'importe quelle autre série, heu, que ce soit en Europe ou ou même à l'étranger? Tu as il y a jamais eu d'équivalent?
Ouais. Non, Kaamelott, c'est unique. Je regarde plein de séries, heu, un peu de tous les pays, y compris des séries comiques, heu, ça a rien à voir avec les séries anglaises comiques. Ça a rien à voir avec les séries américaines comiques. Je sais pas s'il y a des séries allemandes comiques. J'en connais pas. Il doit y en avoir. Mais voilà ça heu, ouais, c'est un peu vieux mais ouais, c'est vrai. Des ce heu, je donc voilà, pour moi, c'est c'est ce mélange-là, de, heu, dialogue moderne et très familier avec, heu, la légende d'Arthur. C'est complètement unique.
Mmh mh. Ouais, j j Papa Shultz? Mais c'est c'est <laughs> Ouais. Oui mais c'est bien sûr, c'est totalement anachronique, heu, il y a un vrai paradoxe dans dans cette manière de parler. C'est sûr qu'on imagine, ça re on imagine un un dialogue, comme tu le faisais tout à l'heure, dans l'univers du roi Arthur. C'est vrai qu'il faut y penser déjà. C'est même incroyable d'avoir eu cette idée, quoi et donc j'imagine qu'il y a toute une communauté Kaamelott. Il doit y avoir un ah oui? Ah oui, de la manière dont tu me le dis! Quoi? Il y a il y a des conférences Kaamelott? Il y a des des conventions Kaamelott?
Voilà. Mmh. Exactement. Ah, oui. Ah, ouais. Ouais, ouais, on est sur les réseaux, ouais. Alors convention, conférence peut-être pas mais après, sur les réseaux sociaux et tout, tu as des groupes de fans de Kaamelott qui, heu, échangent leurs répliques préférées, discutent, heu, se disent des bêtises, heu.
Et c'est de tous âges, du coup?
Si si.

Alors, heu, bah, vu que c'est des q épisodes courts, moi je recommanderais de faire quelques épisodes, heu, des du 1er livre. Déjà pour moi, le l'épisode le plus drôle de toute la série, c'est l'épisode 2 du livre 1, donc tu vois, ça arrive assez vite
Ah ouais. Ah oui, ah d'accord, ah oui, on est au tout début. Donc limite, tu dis: «On commence par le meilleur». <chuckles>
on voit ouais, tu r Ouais, moi, je je sais c'est assez on regarde le 1er épisode, ça fait sourire, tu regardes le 2e et c'est là que tu sais que ça va passer ou casser. Si si tu es mort de rire, c'est bon, tu vas accrocher à tout le reste et si tu es imperméable, heu, je pense que c'est foutu, c'est pas la peine d'essayer.
<chuckles> Ah. Ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Donc c'est-à-dire que pour quelqu'un qui testerait, en fait, l'épisode 2 du livre 1, si j'ai bien suivi, c'est l l'épisode test. C'est vraiment ça passe ou ça casse.
Mmh. Mmh mh, c'est ça. Ben, ouais, ça représente vraiment toute l'ambiance, les dialogues, c'est exactement tout ce que tu vas retrouver après, l'ambiance, la relation entre les personnages, le rythme exactement, c'est vraiment, heu, l'épisode, heu, essence de Kaamelott.
Le rythme. Ouais. OK. Et ben, écoute, heu, je pense que, ben, oui, alors franchement, 6 livres, heu, alors, et et tu m juste, heu, encore une question, 3, heu, 3, heu, c'est 3 livres de 5 minutes, c'est ça? 4, les 4 premières, donc les 4 premiers livres, c'est des épisodes de 5 minutes. Ça doit ça va aller assez rapidement. Il y a combien com combien d'épisodes par livre?
Mmh, dis moi. Heu, 4. Mmh. Oui. Oh, il doit y en avoir, heu, je sais plus, 30 ou 50, un truc comme ça, mais donc ça ou ça ça va l assez vite ouais.
Ouais, oui, sur du 5 minutes, ça va sur du 45 minutes, ça commence à être un sacré contenu quand même, hein. D'accord, bon, beh écoute, il y a de quoi faire. Bah, je te remercie, en tout cas, pour, heu, pour, heu, toutes ces informations concernant Kaamelott, ça m'a rendu curieux. Merci beaucoup.
Oui, c'est plus long. <chuckles> Ouais. Bah, c'est clair. Avec plaisir. <chuckles> Salut.
À la prochaine.

Avec heu oh je vais pas spoiler hein, au cas où, mais voilà, avec des événements un peu dramatiques, heu, qui qui se produisent quand même, heu, des conflits, heu, des guerres, des affrontements entre des anciens amis par exemple. Et hem donc, ça permet, ça, de développer un petit peu plus heu avec le enfin, ce format.
Et et et d'après toi, que p du coup bon, du coup tu m'as cité Kaamelott. Pourquoi Kaamelott? Qu'est-ce qui fait que cette série se démarque du reste? Et qu'est-ce que heu, qu'est si tu devais la conseiller à quelqu'un, par quoi tu commencerais?
Mmh mh. Mmh mh. Alors: je la conseillerais à quelqu'un, heu, déjà parce que, heu et puis ce qui ce qui la démarque surtout, c'est l'écriture, clairement. C'est l'écriture, c'est les dialogues, je te comparais ça à Au Audiard, c'est pas pour rien, il y a beaucoup de dialogues qui y font penser. Hem, bah, non, non, non, c'est, heu, le créateur de la série, Alexandre Astier, qui qui écrit tout, heu, quasiment tout seul, mais il s'inspire beaucoup, voilà, des dialogues à la Audiard. Donc, quand tu regardes Kaamelott, si tu fermes les yeux et que tu vois pas que c'est ça se passe, heu, au début du Moyen Âge, tu as vraiment l'impression d'entendre un un film, heu, d'Audiard, de l'époque avec Lino Ventura, quoi.
D'accord. OK, beh c'est des grands auteurs qui travaillent dessus. OK. Ah oui! Mmh. Ouais. D'accord, oui, c'est c'est une sacrée influence, quand même, hein? Oui, oui, OK.
Ouais, et c'est et c'est ce décalage qui est marrant parce que c'est le Moyen Âge, c'est la quête du Graal, c'est le roi Arthur, c'est noble et ils parlent comme, heu voilà ils parlent comme des charretiers de façon Audiard c'est assez drôle.
<chuckles> Oui, je Ah oui, da donc il y a pas de vieux oh oh déjà on tu parlais de de d'Angleterre, finalement, la Bretagne de l'époque et, heu, donc il y a pas de de di comment dire, de langage de l'époque? C'est pas c'est pas du vieux français, par exemple si on avait voulu OK, OK, c'est un langage moderne dans dans un contexte, heu, médiéval.
Mmh mh. Non, voilà, c'est c'est ça c'est ça qui crée le décalage, c'est que Mmh. Voilà, donc, tu as le roi Arthur en armure qui cherche le Graal et tout, et qui va dire à ses chevaliers: «J'en ai rien à carrer, cassez-vous». Tu vois, c'est ça qui est drôle <laughs> et encore là, je te dis pas les trucs les plus grossiers qu'il peut y avoir mais
<chuckles> Ah oui, d'accord! <laughs> Oui, oui, je j'ose imaginer. D'accord, ah oui, je vois.
Voilà, c'est c'est ce décalage qui est excellent. Puis, il y a des répliques qui deviennent cultes comme heu, tu as la la botte secrète de Perceval: comme il est très, très bête, il comprend rien à ce qu'on lui raconte, pour pas passer pour un abruti quand il comprend pas, plutôt que de dire qu'il comprend pas, il dit: «C'est pas faux».
Mmh. Ah oui. Ah!
Et ça, c'est un truc avec mes mes potes, heu, qui sont aussi fans de Kaamelott, le «c'est pas faux», on le sort à toutes les sauces, tu vois, dès qu'il y a
Je vois, c'est devenu un gimmick.